जी, तो मैं आपके पास आज अपनी एक समस्या लेके आया हूँ, वो समस्या कुछ इस प्रकार है कि वो कहीं न कहीं, जो आलोचना मेरे को रोज़ दिन की चर्या में मिल रही है, वो मेरे को काफ़ी हानि पहुँचा रही है। हानि इस तरीके से कि मेरी जो भावनाएँ हैं, जो मेरे मनोवक़्त्या है, जो मेरी दिमागी संतुलन है, उसकी वजह से काफ़ी मैं असहज महसूस करने लग गया हूँ। क्योंकि आप भी जानते हैं, जब कोई आपको आलोचना देता है, तो कुछ अच्छी आलोचना होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, तो मेरे साथ ये हो रहा है कि जब भी अब कोई भी मेरे को कोई आलोचना बोलता है या कुछ भी ऐसा बोलता है, जो मेरे को ऐसा लगता है कि किसी प्रकार मेरे लिए बेकार है या बुरा है, मैं उसको एक आलोचना की ओर ही लेता हूँ और नकारात्मक आलोचना ही समझता हूँ। तो मेरे को समझ ही नहीं आता, उस वक़्त मैं एक मतलब किस तरीके से उनकी बात को समझूँ, किस तरीके से मैं सीखूँ उससे और कैसे मैं उससे शांत रह के, मतलब समझ सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ? मतलब कहीं न कहीं ऐसा होता है कि अगर आप भी मेरे को कुछ बोलेंगे, मेरी बातों को समझ के या बोल के, तो मैं शायद आपकी बातों को भी एक आलोचना ही समझ के बिल्कुल, मैं इस ऐसा हो जाऊँ कि गुस्से में कुछ बोल दूँ। तो मैं समझ नहीं पाता कि मैं किस तरीके से उनको जवाब दूँ या शांत रह के एक बार उसपे विचार करूँ? तो मैं आपकी मदद चाहता हूँ कि कैसे मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ?
हाँ जी। हुँ, हुँ। ठीक है। बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपकी परेशानी को कहीं न कहीं समझ पा रहा हूँ और आप एकदम निश्चिंत रहें, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। देखिए मैं आपकी सहायता करूँ इसके लिए मुझे आपसे ना कुछ चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं जाननी होंगी। तो आप मुझे थोड़ा-सा अपनी हाल ही में हुई कुछ आलोच आलोचनाओं के बारे में बताएँ जो आपकी हाल के दिनों में आलोचना हुई हो।
जी। जी। जी। जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये, जो हाल ही के दिनों में आलोचना हुई है वो मेरे कहीं न कहीं जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जो मेरी नौकरी है उधर हुई थी। और वो आलोचना इस प्रकार थी कि मेरे साथ कर्मियों ने कुछ अभी जैसे होता है ना कि आप कुछ अच्छा करते हैं काम कार्य करते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो जिसको कहते हैं वो अपलोड किए जाते हैं, ठीक है? वो मतलब अपलोड किए जाते है उससे आपको एक अच्छा मतलब एप्रीशिएशन मिलता है, सब चीज़ें होती हैं, तो मेरे साथ भी ये हुआ कि मेरे मैनेजर कहीं न कहीं जो मेरे बॉस हैं, वो चाहते हैं कि मैं भी मतलब कुछ ऐसा करूँ, चीज़ें करूँ, लेकिन मैं उनको ये बताने में असम मतलब असक्षम हो रहा हूँ कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ें। मेरे को कहीं न कहीं समझ में नहीं आ रहीं और मैंने उनको भी ये बयाँ करने की मतलब कोशिश भी की। लेकिन उनका कहना है कि जब आप नहीं करते हो ये चीज़ें या आपके साथ कर्मी कर रहे हैं तो जब <clicks tongue> बात आएगी अब अ, जब बात होगी कि जब आपकी जितनी अभी आप कमा रहे हैं उस कमाई को बढ़ाने की जिसको हम हाइक भी कहते हैं या फिर, अप्रेज़ल बोलते हैं वो चीज़ जब बात आएगी तो फिर मेरे पास मत आना की मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि तुम्हारे जो साथ कर्मी है वो तुमसे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इन चीज़ों को लेके और साथ में जो काम वो कर रहे हैं वो कहीं न कहीं वो उनके पास में बैठते हैं तो उनका काम ज़्यादा दिखता है मेरे से ज़्यादा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहीं दूर बैठा हूँ और मैं जो काम कर रहा हूँ वो आपको दिख नहीं रहा तो वो कहीं न कहीं ये मेरे को हमेशा जताते हैं कि तुम शायद कहीं काम कम कर रहे हो या तुम्हारे साथ कर्मी तुम्हारे बारे में बता रहे हैं तुम काम में ध्यान नहीं लगा रहे हो और मेरे को पता नहीं चल पा रहा है तुम कैसी मतलब चीज़ें कर रहे हो। और हमेशा उनकी जगह मतलब देखिए वो भी बॉस हैं, तो उनको जो दूसरे बताएँगे जो आस-पास मेरे जो हैं, जहाँ पे मैं बैठता हूँ वहाँ पे अगर कोई कुछ बताएगा तो वो उसी को मानने समझेंगे और मैं समझता भी हूँ। लेकिन कहीं न कहीं जब वो आलोचना आती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मतलब गुस्से में आने लगता हूँ या मैं जो मेरा व्यवहार है वो खराब होने लगता है। लेकिन मैं कहीं न कहीं उनके आगे तो शांत हो जाता हूँ लेकिन वहीं मेरे साथ कर्मी अगर कुछ ऐसा बोलते हैं जो मेरे साथ काम करते हैं तो मेरे को उसमें बहुत गुस्सा आता है। और श कभी-कभार तो मैं उनको पलट के बोल भी देता हूँ कुछ ऐसा कि जो नहीं बोलना चाहिए और वो शायद उसको समझते भी हैं और फिर बाद में वो इस तरीके से बोलते हैं कि हमने ये तुम्हारे अच्छाई के लिए बोला है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है और कहीं न कहीं उधर खटास भी आ जाती है हम लोगों के बीच में।
ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी चुनौती को और आप निश्चिंत रहें, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। आप अगर सहज महसूस कर रहे हों तो मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ, ये जो प्रतिक्रिया आपको सामने से मिलती है, ये निजी होती है या फिर सार्वजनिक होती है?
जी। तो मैं ऐसे बताऊँ कि, बीच में तो ऐसा भी हो चुका है कि वो सार्वजनिक भी हुई है एक बार। तो तब मेरे को काफ़ी बुरा लगा था। मतलब उस वक़्त तो मेरी ऐसी मनोदशा हो चुकी थी कि मतलब मैं अगर कुछ या तो बिल्कुल मैं फट सकता हूँ या मेरे साथ ये था कि मैं बिल्कुल शर्मशार होके कहीं वहाँ से दूर चला जाऊँ। तो उस वक़्त मैंने शांत रहना सही समझा था क्योंकि जब बोला जा रहा था। लेकिन मन ही मन जो गुस्सा था वो मेरे को मतलब मैं बता बयाँ भी नहीं कर सकता वो समय था। लेकिन बाकी जो आलोचना हुई है वो कही न कही मेरे सहकर्मियों के बीच में हुई है। और सहकर्मियों से ज़्यादा वो अकेले में भी उन्होंने बोली है कि आलोचनाएँ कि ऐसा-ऐसा मेरे को सुनने में आ रहा है कि तुम काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हो चीज़े ऐसी हो रही हैं। तो वो चीज़ें उन्होंने जो बोली वो उस अकेले में बोली तो मैं उस चीज़ को स सराहना भी देता हूँ कि उन्होंने समझा कि वो एक बार की बात है। लेकिन कहीं न कहीं उस वक़्त का जो मेरे साथ मनोदशा बनी थी वो कहीं न कहीं मेरे दिमाग से जाती नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने, सार्वजनिक रूप में जब मेरे को इस तरीके से बोला था। तो कही न मेरा उनके प्रति जो व्यवहार है या जो उनकी अ, मैं बोलूँ इमेज़ है मेरे दिमाग में वो कहीं न कहीं बिगड़ चुकी है उस चीज़ को लेके कि अगर एक बार इन्होने किया है तो शायद आगे भी ऐसा हो सकता है। और शायद मैं इनको अपनी बात कभी समझा नहीं पाऊँ ऐसा भी मेरे को लगता है। मैं सही बताऊँ तो, कि मेरी बात जे कभी समझेंगे नहीं चाहे मैं अपनी बात को चिल्ला के बोलूँ, चाहे दबा के बोलूँ, चाहे मैं प्यार से बोलूँ। तो उधर मेरे को बहुत बुरा लगता है कि मैं उस आलोचना को किस तरीके से मतलब जैसे होता है न कि रचना रक्षात्मक बन जाता हूँ मैं उस ओर, कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ उसकी ओर लेकिन मैं बोल भी नहीं पाता क्योंकि वो मैं मतलब मेरे मैनेज़र हैं ब बॉस है लेकिन जो मेरे साथ कर्मी हैं उनके आगे मैं जब बोलता हूँ तो उसमें मेरी जो बोलने की टोन है वो बहुत बिगड़ जाती है कभी-कभार। तो कभी-कभार मैं उसको काबू भी कर लेता हूँ। लेकिन वो उनके चेहरे के हाव-भाव से पता चलता है कि वो कितनी गलत हो रही है और कितनी सही हो रही है। और कभी-कभार तो ऐसा होता है कि अ, मतलब वो मेरे को जैसे ऑफ़िशियली हम जिस पे काम करते हैं वो टीम्स के थ्रू हम काम करते हैं। तो टीम्स पे जो बाते होती हैं, चीज़ें होती हैं तो उसपे बातें होती हैं उसपे तो ना मैं उनको कह पाता हूँ ना वो कह पाते हैं। वो अपनी बात कहते हैं और कॉल काट देते हैं। तो उसमें अ, तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता और अब वो चीज़ें फ़िर इस तरीके से जाती हैं कि मैं पूरे दिन पूरा जो मेरा काम का प्रतिक्रिया होती है वो बहुत बिगड़ जाती है पूरे दिन की।
अच्छा। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल मैं आपकी परेशानी को काफ़ी हद तक समझ चुका हूँ। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि आपको ये जो पूरा प्रकरण हो रहा होता है, इस दौरान आपको सबसे बुरा क्या सबसे बुरी क्या चीज़ लग रही होती है?
जी। जी। जब भी ये ऐसा प्रकरण हो रहा होता है तो मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा एक ही चीज़ लगती है कि हमेशा मैं ग़लत नहीं हो सकता हूँ। मैं मतलब जो आलोचना आप कर रहे हो ठीक है, मैंने माना 1 बार के लिए हो गयी, 2 बार के लिए हो गयी लेकिन हमेशा अगर मैं ही वो आलोचना सुनू क्योंकि देखिए मैंने जैसे बताया मैं सहकर्मियों के साथ नहीं बैठता हूँ मेरी दूसरी जगह पे मैं बैठता हूँ। मेरे साथ ही सहकर्मी है जो मेरे बॉस के पास बैठते हैं उनको वो कब क्या बोलते है मेरे को नहीं पता चलती। लेकिन जब भी मेरे को बुलाया जाता है तो वो जानते है कि मेरे को क्यों बुलाया गया है। और जब बात होती है तो उनके बीच में रह के होती है या कभी अकेले में भी होती है तो उनको पता चल जाती है कि क्या बात हुई, चीज़े हुई। और मैं उसपे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मतलब देखिए बॉस की बात को भी ध्यान देता हूँ लेकिन उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता कि क्या मज़ा आया सुनके या क्या हुआ। तो उनको मतलब कहीं न कहीं इसका अंदाज़ा अंदेशा होता है कि क्या बोलने वाले हैं क्यों बुलाया गया है मेरे को वहाँ पर। तो उसकी वजह से मेरे को काफ़ी बुरा लगता है कि मेरे को देखिए एक कहीं न कहीं ऐसा लगता है ना कि हमेशा फिर आपको ही आलोचना मिल रही है। जब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि दूसरों को भी ऐसी चीज़ मिल रही है तो आप एक बार के लिए उनसे ही ऐसा सहकर्मियों से मैं कंपेयर करने लगता हूँ चीज़ों को लेकर कि है ना भाई तुम्हें कुछ नहीं कहते मेरे को ही हमेशा कहते है। फिर भी मैं चुप्पी मार जाता हूँ उधर भी। लेकिन जब उनसे मेरी बात होती है जब वो मेरे को मतलब कहते है ना। अ, एम्पैथी देने आते हैं चीज़ें करने आते है तब मैं उसमें उनको बोलता हूँ कि ये सहानुभूति आप अपने पास रखिए और मेरे को सहानुभूति नहीं चाहिए। ठीक है मैंने नहीं कर रहा हूँगा, चीज़ें होंगी जो हमारे बॉस को दिख रहा है वो सही भी हो सकते हैं और जो नहीं है तो बाकी अ, वो लोग वो बातें आपसे ही उनको पता चलनी है। तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। कभी-कभार तो मेरी ऐसी प्रक्रिया भी होती है उनके साथ।
ठीक है। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बेशक़। जी, बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपकी परेशानी को पूरी तरीके से समझ चुका हूँ और देखिए कहीं न कहीं सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप एक इंसान हैं आप कोई ये मशीन नहीं है जिसकी आलोचना करी जाए तो प्रतिक्रिया नहीं देगी। आप इंसान हैं ये प्रतिक्रिया देना बिल्कुल अ, प्राकृतिक है बिल्कुल लाज़मी है कि आप प्रक प्रतिक्रिया देंगे ही। तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपने ऊपर बिल्कुल भी आप कठोर ना हो। देखिए मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि जब आपकी आलोचना हो रही हो, उस दौरान आप कहीं न कहीं आलोचना को अ, आलोचना के साथ अपनी भावनाओं को किस प्रकार से संभाल सकते हैं। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ना सीखना पड़ेगा। आपको थोड़ी बहुत ना रणनीतियाँ इस चीज़ को लेके बनानी पड़ेगी। इसके साथ-साथ देखिए, आलोचना 2 प्रकार की होती है, एक तो तार्किक आलोचना होती है जिसमें कहीं न कहीं सत्य होता है। और तार्किक आलोचना से आप थोड़ा बहुत सीख भी सकते हैं। लेकिन दूसरी आलोचना जो होती है वो कहीं न कहीं भावनात्मक या फिर व्यक्तिगत होती है। जब ऐसी आलोचना हो रही हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस जगह से हट जाएँ ताकि आपका और ज़्यादा मन कहीं न कहीं ना करे कि आप जवाब दे वापस। इसके साथ-साथ देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप को अगर बात करनी है तो आप फिर बाद में जाके बेशक बात कर सकते हैं। और देखिए मैं कहीं न कहीं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको थोड़े सभ्य और संतुलित तरीके सीखने पड़ेंगे कि आपको कैसे जवाब देना है। और इन सभ्य और संतुलित तरीकों से ही कहीं न कहीं अगर आप जवाब देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर लहज़ा माना जाएगा। लेकिन वही अगर आप असभ्य हो जाएँगे या फिर कहीं न कहीं प्रतिक्रिया देने लग जाएँगे तो फिर उससे ये होगा कि आपको ग़लत समझा जाएगा कि हाँ, आप कहीं न कहीं ग़लत थे इसीलिए आप इस प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके साथ-साथ देखिए मैं आपको छोटे कदम लेने के लिए बोलूँगा अपनी आत्म देखभाल और अ, कहीं न कहीं सीखने के लिए। देखिए मैं छोटे कदम आपको इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जब छोटे कदम लेते हैं ना तो चीज़ें पाना हमारे लिए कहीं न कहीं ज़्यादा आसान होता है। और जैसे-जैसे हम छोटे कदम ले लेके चीज़ों को पाते जाते हैं, वैसे-वैसे हमारा जो आत्मविश्वास है वो कहीं न कहीं बढ़ता जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो है थोड़े बहुत छोटे कदम लें शुरुआत में, फिर उसके बाद जैसे-जैसे सफलता आपको मिलती जाए, वैसे-वैसे आप कहीं न कहीं आगे बढ़ते जाएँ। और देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आप इन सब के चक्कर में अपना शारीरिक ध्यान रखना ना भूल जाएँ। आप सही समय पर भोजन लें और साथ में कहीं न कहीं सही समय पे सोएँ, सही समय पर उठें। इसके साथ-साथ आप थोड़ी बहुत शारीरिक गतिविधियाँ भी करें। शारीरिक गतिविधियों में आप थोड़ा बहुत बाहर चलने के लिए जा सकते हैं या फिर अगर आप किसी कारणवश बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पे ही योगा वगैरह कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ आप ध्यान भी लगा सकते हैं। ध्यान लगाने के सैकड़ों तरीके होते हैं। आप यूट्यूब वगैरह पे देखें और आपको जो तरीका पसंद आ रहा हो आप उस तरीके से कहीं न कहीं ध्यान लगाएँ। और आप शुरुआत कर सकते हैं 10 मिनट से, फिर आगे जाके इसको आप 20 मिनट 25 मिनट भी कर सकते हैं जैसे-जैसे आपको पसंद आए। आशा करता हूँ मैंने आपको जो-जो बातें बताई हैं, ये सभी बातें कहीं न कहीं आपके काम आएँगी और अभी आप जो नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं, इसको पीछे छोड़ के आप कहीं न कहीं सकारात्मक महसूस कर पाएँगे।
उम, जी। जी। जी। जी। जी। जी। जी। अच्छा। जी। हुँ। हुँ, जी। जी। जी। जी बिल्कुल। आपने जो बात बोली मैं बिल्कुल उसको समझ पाया। और मेरे को आपसे बात करके काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ और जिस तरीके से आपने मेरे को बताया कि मैं क्या अपना सकता हूँ, किस तरीके से करूँ, मैं बिल्कुल उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाऊँगा और वैसे ही करूँगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।